คือต้องบอกก่อนนะคะว่า ตัวเองเนี่ย ก็คือแต่งงาน มีครอบครัวแล้วนะคะ แล้วก็มีลูกแล้วด้วย ทีเนี้ยค่ะ ช่วงระยะเวลาที่ ผ่านมาเนี่ย บทบาทของตัวเองนี่ ก็คือ เป็นคุณแม่เต็มตัวเลยอะนะคะ แล้วตอนเนี้ยก็ลูกเนี่ย ก็โตมาได้ระยะ เวลา หนึ่งแล้ว แล้วเขาก็สามารถที่จะดูแลตัวเองได้แล้ว ก็คืออายุ 10 กว่าแล้วเนาะ ทีเนี้ยค่ะ เราก็เลยเหมือนแบบเริ่มที่จะกลับมาแบบ อืม โฟกัส แล้วก็ให้ความสำคัญกับหน้าที่การงานค่อน ค่อนข้างเยอะกว่าเดิม ทีเนี้ยมัน ก็เลย มีความแบบ เขาเรียกว่ายังไง สับสนอยู่ในใจอะค่ะว่า เอ๊ะ เราแบบ เรา เราทำถูกไหม? ที่แบบตอนเนี้ยเราเหมือนแบบว่า เราให้ความสำคัญอะกับงานค่อน ข้างมาก แล้วบางที มันก็มีความรู้สึกผิดอยู่ในใจเหมือนกันว่า เอ๊ย บางทีอะ เวลาคุยกับลูกนะ ก็รีบ ๆ รีบ ๆ รีบ ๆ อะไรเงี้ยค่ะ เวลาก่อนนอนก็เหมือนแบบเราจะต้องคุยกันก่อนนอนทุก ๆ วัน ตั้งแต่สมัยเด็ก ๆ มาแล้ว ก็จะแบบมีการอ่านหนังสือก่อนนอน หรืออะไร อย่างเงี้ยนะคะ พอโตมาก็จะมีการไหว้พระอธิษฐาน อะไรกันก่อนนอนเนี่ย ทีเนี้ยการ การทำแบบเนี้ยของเราอะ เหมือน เหมือนเราทำแบบเร็ว ๆ ขึ้นน่ะค่ะ มันเหมือนแบบไม่ค่อยมีคุณภาพ เท่าไร อย่างเงี้ย เราก็เลยมีความรู้สึกแบบ รู้สึกผิดขึ้นมาอะค่ะ
ค่ะ อืม อืม อ๋อ อ๋อ ค่ะ อ๋อ อืม โอเคค่ะ งั้นอันนี้ถามเพิ่มเติมนะคะว่า เอ่อ สถานการณ์แบบเนี้ยเป็นมานานหรือยังอะคะ?
ก็มาเริ่มประมาณเหมือนปีนี้แหละค่ะ ที่เราเริ่มแบบกลับมาทำงาน แล้วก็เราเริ่มมีความรู้สึกว่า เราอยากที่จะ อ่า เขาเรียกว่าอะไร กอบโกยเก็บเกี่ยวอะนะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง อ่า เอาเป็นว่าชัดเจนก็น่าจะเป็นเรื่องเงินน่ะค่ะ เพราะเรามีความรู้สึกว่า ด้วยสถานการณ์บ้านเมือง เศรษฐกิจ แบบนี้ อะไรอย่างเงี้ยเนาะ ทั่วโลก เลย อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อะไรก็ตามที่ตอนเนี้ยทำเงินได้ หางานได้ ก็อยากจะทำให้เต็มที่ รวมถึงด้วยตัวเองอะเนาะ ก็มีความคิดว่า เอ่อ ด้วย อายุของเรา คือมันไม่ได้ เราไม่ได้มีใครที่จะแบบเด็กลงอะ ทุกวันขึ้นไปเนี่ยมันก็แบบ เอ่อ อายุเราก็เพิ่มมากขึ้น ๆ ต่อให้จิตใจเราเนี่ย โอ้โฮ แบบกระปรี้กระเปร่ามาก แบบสดชื่นเนาะ แต่ร่างกายเราอะค่ะ แน่นอน ม มันก็อาจจะฝืนไม่ได้ อย่างเงี้ย มัน มันก็เลยมีความคิดที่ว่า อยากที่จะเก็บเกี่ยวกอบโกยให้เต็มที่ ณ ตอนนี้ ก็เลยมีผลต่อ อ่า การดูแลครอบครัว หรือว่าการให้เวลากับครอบครัวมันก็ลดลงอะค่ะ ก็เลยทำให้เรารู้สึก เออ บางครั้งอะเนาะ ก็มีรู้สึกผิดบ้าง แบบเนี้ยค่ะ
อืม อืม อืม ค่ะ ๆ อืม ค่ะ อืม อืม ครอบครัว อืม อืม ๆ ค่ะ อา แล้วแบบเนี้ยค่ะ คืออยากรู้ว่าแบบว่าเคยมีการพูดคุยกับทาง คนในครอบครัวไหมคะ กับลูก กับ ค เอ่อ สามีว่าแบบ เอ่อ การที่เราทำงานหนักตอนเนี้ย เพราะว่า เออ เราอยากเก็บเงินนะ อะไรอย่างเงี้ย มี มี ง มีการพูดคุยกันบ้างไหมคะ?
ค่ะ ก็หลัก ๆ เลยเนี่ย อืม แบบ ไม่ได้มีการนั่งคุยเป็นแบบทางการนะ แต่จะบอกว่าหลัก ๆ เลย คนที่เราค่อนข้างที่จะรู้สึกผิด อ ด้วยมากเนี่ย อาจจะเป็น อ่า ลูกอะมากกว่า เพราะว่า ใช่ เพราะว่าคุณสามีอะเขาแบบ เขาจะแบบ เขาอายุเยอะกว่าเรา แล้วเขาเหมือนแบบไม่ได้แบบซีเรียสมากนัก หรือ หรือเขา เขาเครียดกับมันแต่เขาไม่บอกเรา อันนี้ เราก็ไม่รู้เนาะ อะไรอย่างเงี้ย แต่ความรู้สึกผิดที่เรามีอะ มันจะมีกับลูกมากกว่า อย่างกับแฟนอะ บางทีเวลาเขาเลิกงานมา เวลาเราไปนั่งคุยด้วยเนี่ย เขาก็ เขาก็ไม่ได้เหมือนแบบ ไม่ได้อยากที่จะ โอ้! จะต้องคุยกันนาน ๆ หรือ อะไรอย่างเงี้ยนะคะ เขาก็เหมือนแบบ เอ่อ เขาอยากที่จะพักผ่อน ก็ดูทีวีของเขาไป เหมือนเขาก็เหนื่อยของเขาแบบนี้เนาะ แต่ว่าตัวเราเองเนี่ย เราจะไปให้ความสนใจกับลูกค่อนข้างมาก เพราะเขา คิดว่าเขาอะมีเรื่องที่จะต้องคุยในแต่ละวัน มีอะไรตื่นเต้น อยากจะเล่าให้ฟัง อ่า แบบนี้มากกว่าอะค่ะ แต่ว่ายัง ย ยังไม่ได้คุยกับลูกแบบเป็นทางการนะว่าเราแบบ "อุ๊ย บางครั้งแม่ก็รู้สึกผิดนะ" อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อืม ลูก อืม อา อ๋อ อืม ค่ะ อืม อืม อืม อา แล้ว ค่ะ โอเค อา โอเค แล้วหลังจากที่คุณบอกว่า แบบว่าช่วง 1 ปีที่ผ่านมาใช่ไหมคะ หนึ่ง 1 ปีที่แบบว่า เอ่อ เริ่ม เริ่มมาโฟกัส อ กับงานมากขึ้น แล้วก็ทำอะไรที่มันแบบ เอ่อ รวดเร็วขึ้นกับ เอ่อ เวลาทำอะไรกิจกรรมร่วมกับลูกก็จะลดลงด้วย อะไรอย่างเงี้ย อันเนี้ยตัว ตัวลูกเองอะค่ะเขามีพฤติกรรมหรือว่าปฏิกิริยายังไงกับ กับ เอ่อ ท่าทีของเราที่เปลี่ยนไปบ้างไหมคะ?
อืม ก็มีนะคะ อย่างเช่นแบบถ้าวัน ไหนที่เราต้องแบบทำงานแล้วเลิกค่ำ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เขาก็ จะแบบ เราก็จะบอกเขาว่า "เออ วันนี้คุณแม่อะทำงานวันนี้จาก เว เวลานี้ถึงเวลาเท่านี้นะ" เขาก็จะแบบ อืม เบะปากนิดหนึ่ง อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อ อะไรอย่างเงี้ย แบบ ก็จะทำแบบน่ารัก ๆ แต่ก็จะแบบ ใช่ ๆ ก็จะแบบ อืม อะไรอย่างเงี้ย แต่ก็ เออ เข้าใจนะ อะไรอย่างเงี้ย เออ แต่ก็อันดับแรก ปฏิกิริยาแรกอะ ก็คือแบบ อือ เบะปาก อืม เศร้าอีกแล้วเหรอ อะไรอย่างเงี้ย ค่ะ เออ ก็เสียใจ อืม เราก็ยิ่งรู้สึกผิดไง แต่เขาก็แบบ เขาก็รู้นะว่าเราแบบรู้สึกผิด เรา เราเข้าใจได้มันเหมือนแบบ แม่ลูกกันเนาะ มันก็จะมี มีสายสัมพันธ์อะ เขาก็จะมากอดแบบว่า เออ ไม่เป็นไร อะไรอย่างเงี้ย เข้าใจ อย่างเงี้ยค่ะ อืม
อืม อืม เอ็นดู <chuckles> อา โอเค <chuckles> เออ โอ้ อืม โอ้ เออ อือ ๆ ๆ อือ ๆ อือ ๆ อืม ดี ๆ น่ารักมากเลยค่ะ ดีแล้วนะคะ คือเท่าที่ โอเค เท่าที่ถาม แล้วก็เท่าที่ฟังคุณเล่ามาคือเขา เอ่อ เข้าใจมาก ๆ เลยกับการที่แบบ เอ่อ คุณเลือกโฟกัสงาน แล้วด้วยความที่เขาก็โตในระดับหนึ่งแล้วที่แบบพอจะเข้าใจเรื่อง เอ่อ ทางแบบ เรื่องการใช้ชีวิต อะไรอย่างเงี้ย มากกว่าเด็ก เด็กเล็กกว่านั้น อะไรอย่างเงี้ย ซึ่ง ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมาก ๆ เลยค่ะ อาจจะมีบ้างแหละว่า เออ เขาอาจจะ จริง ๆ เขาอาจจะ ฮ คุยกับแม่ เล่นกับแม่มากกว่านี้ แต่ว่าด้วยหน้าที่ แล้วก็ภาระที่ เอ่อ ของคุณต้องทำ เนาะ เออ โอเคมาก ๆ งั้นอันเนี้ยค่ะก็อยากจะสอบถามเพิ่มเติมว่า เวลาทำงานอะค่ะ เออ ในแต่ละวันอะคุณ หรือว่า เออ ไทม์ไลน์ การใช้ชีวิตอะค่ะ มี มีแบ่งเวลาให้ลูกยังไงบ้างไหมคะ แบบว่า แบบ <tsk> แบบกำหนดขอบเขตเวลา อะไรอย่างเงี้ย ในการทำงานกับการ เวลาให้กับครอบครัว อย่างเงี้ย มีแบ่งไว้บ้างไหมคะ?
อือฮึ ค่ะ ค่ะ ก็ส่วนใหญ่แล้วที่แบ่งก็มีนะคะ ก็จะเป็น อา วันไหนที่เป็นวันหยุดของเราอะค่ะ เราก็จะแบบพยายามเลยที่จะ อย่างน้อย ๆ อะ ให้ ให้เวลาเขาอย่างน้อย ๆ อะ 3 ชั่วโมง แบบ 3 ชั่วโมงแบบเต็มที่นะ คือ "ปะ ไปเดินซื้อของกัน ปะ ไหนนั่งคุยกัน รับประทานอาหารกัน มีอะไรไหม?" ก็คืออย่างถ้าเสาร์อาทิตย์ ก็อย่างน้อย ๆ 3 ชั่วโมงให้เขาเลย ที่เราบอก 3 ชั่วโมงเนี่ย เพราะว่าคือเขาก็ ก็เป็นวัยที่เขามีเพื่อนแล้วเขาก็อยากที่จะใช้เวลากับเพื่อนด้วย อะไรแบบเนี้ยอะค่ะ พอวันหยุดเขาเนี่ย ก็ เขาก็ อา มีเวลากับเราบ้าง แล้วก็มีเวลากับเพื่อนบ้าง แต่ทีเนี้ยพักหลัง ๆ มา แม้กระทั่งวันหยุดเอง เราก็มีงานที่ต้องทำด้วย แบบเนี้ยอะค่ะ มันก็เลยทำให้ไอ้ 3 ชั่วโมงที่เราเคยมีให้เขาเต็มที่อะ มันอาจจะเหลือ 1.5 ชั่วโมง แบบเนี้ยอะค่ะ แล้วเราก็เลยเหมือนแบบอาจจะรู้ มีความรู้สึกผิดด้วย อะไรด้วย แล้วพอเราแบบเลือกที่จะทำงานเยอะ ๆ ตอนเนี้ย อา ไม่ใช่แค่เวลาที่มานั่ง อา ใช้ด้วยกัน หรือทำกิจกรรมด้วยกันมันลดลง แต่เวลาที่เราเคยดูแลเขา ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง อา อาหารการกิน ที่แบบเคยทำแบบ โอ้โฮ แบบ สุด แบบเต็มที่ จัดเต็ม อะไรอย่าง เงี้ย มันก็ลดลง ก็จะเป็นอาหารที่แบบทำง่าย ๆ อะไรอย่าง เงี้ย ลงไปอะค่ะ ก็เลยด้วยความที่เป็นคุณแม่เนาะ มันก็มีความรู้สึกผิดขึ้นมา อย่างเงี้ยอะค่ะ
อืม อืม อืม ค่ะ อืม อืม ๆ อืม อือ ๆ ๆ อืม ๆ อืม อืม อืม ๆ อืม อืม โอเค เข้าใจได้ แล้วก็แบบว่า โอ้โฮ แบบเป็นกำลังใจให้มาก ๆ เลยกับสถานการณ์แบบนี้ งั้น งั้นถ้าแบบนี้ได้ไหมคะ ถ้าเราจะลดความแบบตึงเครียดใน การซีเรียสแบบว่าการทำงานมากเกินไป เพื่อ เพื่อที่จะแบบว่ามี เว เวลาชีวิตให้กับครอบครัวได้มากขึ้น อาจจะไม่ต้องเท่าเดิมก็ได้ เพราะว่าตอน ตอนแรกเราเป็น เออ เหมือนแม่บ้านมาเลยใช่ไหมคะ? เป็นคุณแม่แบบเลี้ยงลูกเต็ม ส เต็มตัว ใช่ไหมคะ?
ใช่ค่ะ คือตอนแรกก็เป็นแบบนั้นเลย พอแบบแต่งงานมาปุ๊บเนี่ย ก็คือ อ่า เหมือนแบบลงความเห็นซึ่งกันและกันระหว่างสามีกับเราว่า เนี่ยเราจะ อ่า มาดูแลลูกเต็มที่นะ อะไรอย่างเงี้ย พอตอนเนี้ยพอลูกโตปุ๊บอะ แน่นอนเราก็ต้องแบบมีชีวิตเป็นของเราด้วย คือเรา เอ่อ เราจะมาแบบ เพราะลูกโตเขาก็จะไปมีชีวิตของเขา แล้วเราจะอยู่บ้านอย่างเดียว มันก็ เนาะ กระไรอยู่ อะไร อย่างเงี้ยค่ะ เราก็เลยเหมือนแบบ เออ ตัดสินใจกลับมาทำงาน แล้วก็อย่างที่บอก คือชีวิตอะไรมันไม่แน่นอน ถ้าเกิดวันดีคืนดี แบบ เอ่อ เศรษฐกิจแย่ แล้วแบบจะทำยังไง ใช่ไหมคะ เงินทองก็ต้องใช้ ก็เลยตัดสินใจที่แบบ เออ มาทำงานเต็มเวลา พอทีเนี้ยมันก็เลยเกิดการเปรียบเทียบไงคะว่า เออ แต่ก่อนเนี่ยเราเคยแบบดูแลเขาเต็มที่ แล้วตอนเนี้ยมันไม่ได้เหมือนเดิม มันก็เลยแบบ เออ รู้สึกผิดอย่างงั้น อย่างงี้ แต่ก็เหมือนแบบว่า อาจจะต้องเริ่มแล้วอะค่ะ เหมือนที่แบบคุยกัน ก็ว่า เออ คงจะต้องได้บอกความรู้สึก ได้คุยกันกับลูกบ้าง อะไรบ้าง งั้นเนาะ
อา อืม อืม อืม อืม ๆ ๆ อืม อืม โอเค อา อืม อืม ๆ อืม อืม อืม ๆ ๆ อืม เออ ค่ะ อา โอเค ดี ดีค่ะ แนะ แนะนำ ว แล้วก็สนับสนุนให้ ให้คุยกันเยอะ ๆ เออ แล้วก็จริง ๆ พอ จริง เออ ทุก ๆ วันในสถานการณ์การใช้ชีวิตมันก็จะเปลี่ยนไป มันจะไม่เหมือนเดิมตลอดเวลาอยู่แล้วอะค่ะ อันเนี้ยแบบว่า เออ อยากให้กำลังใจมาก ๆ แล้วก็อยากให้คุณแบบ <tsk> ปล่อยวางนิดหนึ่ง แบบเรื่องการทำงานอาจจะไม่ต้องเครียดขนาดนั้นก็ได้ อะไรอย่างเงี้ย คือบางทีเราก็ต้องแบ่งเวลาให้กับลูกเราด้วย หรือว่าครอบครัวเรา ล แบบบางทีตรงนั้นน่ะมันเป็นจุดเติมพลังใจ แล้วก็กำลังใจในการทำ กลับไม่ กลับไปทำงานของเราด้วย ด้วย แต่ถ้าเราแบบว่า เออ เหมือน เหมือนอย่างที่คุณบอกว่า เหมือนเราให้เวลา ล ตรงนั้นน้อยลง กลายเป็นว่าเรารู้สึกผิดมา แบบเนี้ย มัน มันก็จะแบบ เหมือนตัวเองก็จะรู้สึกไม่ดี อย่างเงี้ย ถูกไหมคะ อืม ก็เลยแบบว่าอยาก อยากให้แบบว่าลอง ลอง ลองแบ่งขอบเขตเวลางานกับแบบครอบครัวให้ ให้แบบสมดุลมากกว่านี้ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เพราะ ร เหมือนเราก็ฟังจากที่คุณแบบ เออ เล่ามันเหมือนแบบตอนนี้คุณแบบไปโฟกัสกับงานค่อนข้างจะเป็นหลักเลยเนาะ อืม
ใช่ ใช่ ใช่เลยค่ะ ก็ตอนนี้คือแบบ โอ้โฮ เป้าหมายคือ เนี่ยทำยังไงนะจะทำเงินให้ได้เยอะ ๆ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็หัวไปอย่างงั้นเลยค่ะ แต่ว่าก็ อ่า คำแนะนำที่คุณให้มาก็ดีมาก ๆ เลยค่ะ เหมือนแบบว่าอะไรก็ตามเนาะ ความสมดุลน่ะดีที่สุด เชื่อว่าทุกสิ่งอย่างบนโลกใบนี้ บนชีวิตของเราอะ ถ้าเราสามารถที่จะหาจุดสมดุลได้เนาะ ก็ โอ้โฮ จะเป็นอะไรที่ดีที่สุดเลย ทีเนี้ยค่ะ ก็จะลองนำมาปรับใช้ดู แล้วก็จะ อ่า ให้เวลากับครอบครัว ก็คือปรับเวลาเนาะ อา เบา ๆ อา กับงานบ้าง ให้เวลาตัวเองบ้าง แล้วก็ให้เวลากับครอบครัวบ้าง ก็อย่างคำที่คุณบอกมาเลยเนี่ยแหละค่ะ บางครั้งแล้วอะการได้ใช้เวลากับครอบครัวอะเนาะ มันก็เหมือนเป็นกำลังใจให้เราอีกแบบหนึ่ง แล้วก็จะทำให้เราอะมีแรง มีกำลังใจ แล้วก็กลับมาทำงานส่งเสริมซึ่งกันและกันต่อไป อย่างงี้อีกด้วย ยังไงอะนะคะ ก็ต้องขอบคุณมาก ๆ เลยค่ะ สำหรับคำแนะนำวัน ที่ดี ๆ ในวันนี้ แล้วแถมยังมารับฟัง อ่า ที่เรามาระบายความรู้สึกผิดด้วยอะค่ะ ขอบคุณมาก ๆ เลยนะคะ
เออ อา อ้อ ช ใช่ ๆ ช ใช่ ใช่ค่ะ อื้อฮือ อืม ใช่ ค่ะ ใช่ ใช่ค่ะ อ ด้วยความ ด้วยความยินดีค่ะ แล้วก็เป็นกำลังใจให้นะคะ ยังไงก็สู้ ๆ ค่ะ ค สวัสดีค่ะ